โอ้โฮ ตอนนั้นรู้สึกว่า เหนื่อยมาก ๆ แต่ว่าเรามองหน้าลูกอะค่ะว่า ลูกจะต้องมี ได้กินนมแม่อะนะคะ เพราะว่านม แม่คือ มีสารอาหารเนาะ แล้วก็มีภูมิคุ้มกันที่ดี แล้วก็ประหยัดเงินในการซื้อนมชงด้วยอะค่ะ แล้ว ก็ ระบบขับถ่ายลูกก็ดี แล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะ ตลอด อือ 4 เดือนที่ผ่านมา ลูกไม่ป่วยเลยนะคะ แล้วก็ประหยัดค่านมแม่ไปเป็นปีเลยนะคะ คือไม่ต้องซื้อนมเลย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราก็มีเวลาหลังจากพอลูกโตแล้วนะคะ พอลูกไม่ป่วย ใช่ไหมคะ นี่แหละค่ะ คือเวลาทองของเรา คือ เราก็เอาเวลาที่ลูกหลับนะคะมาทำงาน เราก็เอาเวลาที่ลูกหลับนะคะ มาทำงานอดิเรกที่เรา ชอบ ซึ่งจริง ๆ นี้ค่ะ เราชอบปลูกต้นไม้มาก ๆ นะคะ แล้วก็ เราก็ชอบดูซีรีส์ด้วยนะคะ แต่ เมื่อ ก่อนที่เราท้องกับตอนที่เราคลอดลูกแรก ๆ นะคะ ถึง 8 เดือน ไม่มีเวลาเลย 1- 1 ปีกับ แปด เดือน คือแบบไม่ได้ดูหนังเลย ไม่ได้ปลูกต้นไม้อะไรเลยด้วยซ้ำ ดูแลแต่ลูก ปั๊มนมทำสต๊อกให้ลูก กับก็ แล้วก็ทำกับข้าวให้ ส ทำกับข้าวให้ลูกแบบยาว ๆ เลยอะค่ะ
อืม ก็จริง ค่ะ อืม ค่ะ อืม เออ สุด ยอดเลยค่ะ อือ ค่ะ อือฮึ อือฮึ อ๋อ อา อือ ไม่มี เวลา อืม จริงด้วย เออ เออ จะ ก็คือชีวิตก็วนเวียน ๆ อยู่อย่างงี้ประมาณหลายเดือนเลย จนกระทั่งลูกโต แล้วตอนเนี้ยค่ะ ลูกโตแล้วอายุประมาณเท่าไรแล้วคะ บอกได้มั้ยอะคะ?
เพิ่งจะ 1 ขวบ 4 เดือนเองค่ะ เพิ่งจะได้กินนม นมกล่องนะคะ เพิ่งซื้อมาได้ 3 เดือนเองนะคะ แต่ 3 เดือนก็หมดเยอะมาก ๆ เลยนะคะค่านมเด็ก เราก็เลยบอกว่า โอ้โฮ เวลาที่เราทุ่มเท 1 ปี 1 เดือนที่ ปั๊ม ลูก นั่นเป็นอะไรที่เราไม่เสียดายเลย เรา ถึงเราได้นอนน้อย แต่เราไม่เสียใจเลย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อ๋อ ค่ะ อืม ค่ะ อือฮึ ค่ะ มันก็คือคุ้มมากเลยเนาะ ใน ใน่ ไหนจะสุขภาพของลูก แล้วก็ เอ่อ ไม่เจ็บไม่ป่วยแถมยังประหยัดอีก อ๋อ แล้วเงี้ย พอ ค เอ่อ ลูกโตแล้วเราเริ่มมีเวลาแล้วเนี่ย เห็นคุณบอกว่าคุณอาจจะ เอ่อ คุณจะมีเวลาปลูกต้นไม้มากขึ้น ดูซีรีส์มากขึ้น แล้วอย่างเงี้ยค่ะ คุณปลูกต้นไม้อะไรอะคะ ตอนเนี้ยค่ะ พอจะบอกได้ไหมอะคะ?
ค่ะ จริง ๆ เราชอบปลูกผักสวนครัวนะคะ แล้วช่วงนี้เป็นช่วงฤดูหนาวด้วย และอีกอย่างหนึ่งค่ะ เราปลูกผัก Kale เพราะผัก Kale นี่มีประโยชน์มาก ๆ คือเราจะปลูกผักสวนครัวเพื่อที่จะเอาไว้ทำกับข้าวให้ลูก เพราะว่าตั้งแต่ลูก 6 เดือนมาค่ะ เราจะต้องทำอาหารให้ลูกกิน 3 มื้อ แล้วตอนนี้ลูกเริ่มโต เขาเริ่มใช้ฟันนะคะใน การ เคี้ยวอาหาร คล้าย ๆ กับเป็นผู้ใหญ่แล้วอะค่ะ คือมีฟันกรามขึ้นแล้วนะคะ เขา ก็ใช้ฟันกรามบดข้าวได้ เราก็เลยพยายามที่จะปลูกผักหลากหลาย เพราะว่าเราปลูกแบบปลอดสารพิษ แล้วเราก็ปลูก อ่า มะเดื่อฝรั่ง ก็คือลูก fig อะค่ะ ที่มีสารอาหารค่อน ข้างเยอะ ใช่ ใช่ค่ะ
อ๋อ อือ อ้าว อ๋อ อืม อือ อืม ค่ะ อ๋อ อือฮึ มะเดื่อฝรั่งเหรอคะ? อา โอเคค่ะ เออ มันมีสารอาหารค่อนข้างเยอะเลยค่ะ เหมาะสำหรับเด็กมากเลยใช่ไหมคะ อย่างงี้ หรือไงคะ?
ใช่ค่ะ ผู้ใหญ่ก็ทานได้ดี แล้วก็ราคาแพงนะคะ คือลูก fig ประมาณ เก้า ลูกก็ขายหลักร้อยเลย 100 กว่าบาท เออ เกือบ สองร้อย เลย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อือฮึ อ้อ เหรอคะ? โอ้ โอ้โฮ แพงมากเลยนะคะเนี่ย อืม โอเคค่ะ
ใช่ ใช่ค่ะ เราก็เลยปลูกเอาไว้ทานเองเนี่ยแหละค่ะ